Olha, me conta sobre um filme que você assiste quando quer fugir assim da realidade.
Hum. Olha, eu acho que é assim, dessa forma, é um filme mais conforto, sabe? <laughs>
Aham.
É aquele é, assim, eu tenho algum algumas categorias, né, de filmes conforto. E aí, eh, para fugir da realidade, eu acho que é um filme mais voltado para fantasia.
Fantasia? Que tipo de fantasia você gosta?